うーん。
ま、いろんな問題ありますよね。やっぱ一番大きいのはちょっとね、あの支持率が半分半分だったってことで、トランプさんが起きてこういろいろやることで、やっぱあのなんかアメリカの内部の分裂みたいな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
ね、ことに。 うん。 うん。 うん。 ね、そんな風になっちゃいますね。なんかそういうのって感じることあります？それなかなか感じない、選挙の時ぐらい？それを感じるのは。
うーん。 あ。 いえいえ、こそれがね、また感じるんですよね。あの普通にあの会社とかね、で働いて、皆でお昼の時とかに、ね、話したりして、やっぱりトランプ派の人もいるし、昔ながらのバイデン派の人とかもいるし、そうなるとその間でね、なんかちょっとやっぱ不穏な空囲気が雰囲気が漂うという。<laughs>
うん。 うん。 うん、うん。 うん。 うん。 はいはい。うん。 うん。 うん。うんうん。うん。うん。 <laughs> あ。 あ、ほんとやっぱ日常生活にも出てきます、やっぱそういうのは日頃の。あの。ま、そんなとこん感じなんですね。
すっごいありますよ。驚くほど。 そうなんですね。そう。
ねえ。<laughs> 驚きだ。まあね、なんかほら今ちょっとね、ウェブのあのサブクリのあのサイトとかで、なんかシビルウォーとか、あの、ありますよね。なんか日本、あ、アメリカの内戦を描いた。
うん。 うん。 うん、うんうんうん。うん。 うん、あ、いや、あれ良かったですよ。<laughs> うん、すごい良かったですよ。
ね。 あ、面白かったですか？あれ。<laughs> ま、で。あ、私も途中まで見たんですけど。うん、ね、なんかああいうのも出てくるぐらいだからね、ちょっとね。
うーん。 うーん。そうですね。
感じてんのかなと思って、今ちょっとお聞きしたんですけど。
あとは社会問題で気になること何かありますか？
ね、はいはい。 うん。 ああ、ま、米が一番なんで、あとは何があるだろう、社会問題、ま、あの、ね、温暖化もありますし。
あ、うん。 うーん。
うーんと、あとなんですかね。うーん、しょこはい。
あとは社会問題社会問題っていうよりかは環境問題になっちゃうかな。でも、プラスチックを使っているね。社会問題という一環そういう見方もあるのかな、だからマイクロプラスチックね。
うん。 うん。あ、プラスチックのね、マイクロプラスチック、はい。あのね。 もう、うん、社会問題ですよね。うん。 うん、社会問題だと思います。ね、いろんなところにも出てるってね。
うーん。
で、ね、来ますもんね。それでほらいろんな病気の原因になったりもしてるんじゃないかという最近のね、あのし論文とか出てますもんね。うん、で、ほんとにどこでもで、ね、いろんなあの、それこそあのペットボトルのなんとか天然水を謳っているところのようなものでも出てきてる。もちろんあのプラスティック、ペットボトルがプラスティックなんで、そっから剥がれ落ちてるだろうっていうのも見解があるんですけど。
うん。 そう。言われてますよね。うーん。 うん。 うん。 うんうん。 うん。 うーん。ほんとですよね。だってスーパーマーケットとかに買い物に行って、ね、見ても大抵がプラスチックの容器とか、なんか紙ね、包みで入ってますもんね。
うん。 うん。 うん、ですよね。